جميل.
آه، يعني أنا كنت فاكر كنت بذاكر لهم C plus plus و ومش فاكر كان إيه تاني. كنت
أنت كنت مستمتع بالرحلة دي، هي تعتبر رحلة للتعلُّم، كنت مستمتع بيها من أول الثانوية واديك ماشي، بقى لك 5 سنين في الرحلة، وعمّال تنمّي، ما شاء الله، ما شاء الله، كويس جدًا.
آه، آه، جدًا. دي حقيقة، آه، آه، آه. <clears throat> ولمّا سِبت الش آه، لمّا اتخرّجت بقى، كان لازم اسيب الشركة علشان داخل جيش.
طَب بعد ما اتخرَّجت؟ آه، ال الفترة بتاعة التجنيد بقى الجديدة دي.
بس وأنا كنت جيش بالضبط لازم، مرحلة وكلّه بيعدي عليها، بس وأنا في الجيش.
آه طبعًا، 13 شهر ما هو مؤهل عالي.
إمم، إمم، إمم، بس وأنا في الجيش كانت جات لي فرصة إن أنا اشتغل، زي إدخال بيانات، على حاجة اسمها Shopify، إن أنا أدَخَّل شوية آآ منتجات كده على موقع Shopify ،Shopify يعتبر بيسموه زي e-commerce اللي هو متجر إلكتروني، أنت بتخش كده بارفع المنتجات للشخص صاحب المتجر، تبع شركة معايا، كنت شغال مع شركة ماسك كذا متجر، بارفع لهم منتجاتهم. بس الفكرة إن أنا عشان زي ما قلت لك كنت شغال في شركة software وعندي كمان خلفية لإن أنا كنت شغال مع الشركة دي يعتبر مصمِّم مواقع، فأنا عارف إزاي أتعامل أ اكتر مع واجهات اللي هي المستخدم، من ناحية الCode من ناحية الCode، مش من ناحية بقى
إمم. إمم. آه. إمم. أيوه، كويس. الوج آه، آه. آه.
مش من ناحية عادية لأ، من ناحية الCode. فده اللي خلاني قدّام إن أنا، في الشركة دي اللي كنت داخل فيها على يعتبر زي ما بيقول data entry، أنا كنت بقيت أنا المطوِّر Shopify.
اه. آه. data analysis، آه، مطوِّر كمان، جميل.
لأ بقيت مطوِّر Shopify، آه بقيت مطوِّر Shopify.
جميل، جميل، جميل، هي دي بقى، هي دي من ميزة في إن أنت لمّا تمشي وتخوض في رحلة إنك تتعلّم، يبقى أنت بتتعلّم حاجة بتحبها، يبقى آآ وكمان ال ال كمان المجال بتاعها مفتوح شوية في الشغل، فأنت تتعلّم حاجة تروح تطبّقها في شغلة معيّنة، فتجيب لك راس مال معيّنة، فدي حاجة كويّسة جدًا، وح وحاجة يعني الإنسان يبقى م آآ م مبسوط بيها جدًا يعني.
آه، آه، آه. بالضبط.

إمم ماشي، ي تعتبر آه، فأنت بتستخدم ال القرايات دي إن أنا بابدأ باعمل إيه، باقيس القراية والنور شغال في الأوضة والنور مطفي في الأوضة، وبابدأ أعَرَّفُه إن أنت لو لقيت القراية دي اللي داخلة لك آآ، من من range كذا لكذا آآ، عايزك تطفي لي اللمبة، وهي اللمبة بتبقى LED لمبة LED 3.3 فُولت ال حاجة كده صغيرة. آه، آه، ح عايزك تطفي لي اللمبة. لو لقيت ال ال القراية مثلًا زادت يبقى كده معناه فيه ضوء.
امم. كويس، أيوه. كويس. حاجة سهاري يعني. كويس. آآ، اسمح لي، من الواضح أوي إن أنت فاهم النقطة دي جدًا، ومع وحاببها، أظن كده؟
آه، مضبوط.
يعني إيه اللي حفزك بقى من البداية إن أنت تخش وت تتعمق في هذا الحوار؟
فكرة هي ابتدت إن هو ال يعني دي كانت برضو ممكن من حتّة ال ال المُعَلّم اللي كان بيعلّمنا، هو بدأ يوَرينا مشاريع جاهزة يحفّزك ليها، إن أنت قدّام تقدر تعمل عربية بremote control، قدّام ممكن تعمل زي منزل ذكي، قدّام تقدَر تعمل زي وحدة رَيّ، رَيّ للتربة الزراعية من غير ما أنت تقرّب لها، باستخدام برضو حساس بيقيس نسبة الرطوبة.
امم. امم. كويس.
آه، فحسيت إن الحوار عجبني أكتر.
بس إحنا نعرف إحنا نعرف آآ، الحاجات دي موجودة من فترة يعني، بس أنت بتتعلم بقى تتعمل إزاي.
بالضبط آه، آه، الحاجات دي معمولة من فترة، أنت بتتعلم أنت تعملها إزاي، يعني أنا حاليًا ممكن أقول لك بقى شوف ده أنا كُنت باقول لك باتعلم، أنا حاليًا وصلت إن أنا أوضتي كُلَّها هي هي ذكية، بافتح التكييف ب بصوتي، باقفل النور بصوتي، آآ آه، آه، أنا وصلت لمرحل وكمان حتى باب العُمارة.
امم. امم. جميل. يعني استفدت استفدت من الحاجة اللي أنت حبيتها اللي اتعلمْت لها، امم.
آه، آه. هي تُعتبر هي هي تُعتبر هي دي اللي حَببتني في مجال البرمجة عامةً.
امم.
وده اللي خلّاني من قدّام بقى لمّا أنا دخلت في مجال البرمجة أبدأ بقى أفهم يعني إيه البرمجة بشكل أوسع، مش مش مُختصر بس على فكرة ال الArduino.